Расскажи мне о том, где искать бесплатные возможности для обучения.
Ну, слушай, вообще, конечно, с самый такой простой вариант- это в интернете, э, какое-то обучение онлайн.
В интернете.
Потому что
Ты имеешь в виду курсы купить какие-нибудь, вернее не купить, а н н н найти?
Ну да, ну, не купить, да, не купить, найти какие-то можно найти что-то бесплатно. Ам, и я почему это говорю, что, а вот если мы говорим как раз про бесплатные возможности для обучения, их на самом деле не так много, а, да, м. Потому что
Как это не так много? А ты считаешь, что вот этих бесплатных курсов, их мало?
М-да, я считаю, что их мало. <chuckles> И либо это начало какого-то курса, обычно тебе предоставляется как бесплатное обучение, но если ты хочешь, э, продвинуться куда-то дальше, а, то есть это это уже будет платно. Ну, я я не говорю про обязате ну, про образование, которое, да, университетское, куда ты поступаешь сразу же после, а, после учёбы, после после школы.
Понятно. А спиратить а спиратить курсы?
Э, что делать?
Ну, украсть.
Украсть? А, э, ты имеешь в виду в интернете? <chuckles> Ну, это я не умею красть курсы, это надо, наверно, какой-то какой-то способ программирования иметь. Э, я я не знаю какие
Да. Ну, не не не, я имею в виду, ну, краденые курсы наверняка есть. Надо просто найти базу с ними.
А, ну, слушай, я вот, э, не знаю, может быть, и есть, но я, честно говоря, д этим не занималась. Я, кстати, никогда не пробовала искать ни фильмы бесплатные, ни музыку. Не знаю, как-то у меня это не прижилось в моей практике.
Ага. Понятно, понятно.
Мне кажется, что там могут быть и вирусы какие-то, даже вот не сколько, да, из каких-то этических соображений, сколько, не знаю, мне кажется, там можно найти всё всё, что угодно в этих, э, бесплатное, ну, как бы, вот не не нелегальных, скажем так.
Это очень сильно зависит. Как бы там же, помимо этих хостингов, есть и сообщество, которое следит за тем, чтобы вирусы не выкладывали. Поэтому в какой-то степени можно разобраться.
Ой, слушай, наверно, но я, честно говоря, э, <blows air> не знаю, мне кажется, это так надо долго искать. Если, может быть, к у кого-то есть уже опыт в этом, нет?
Да, не не. Там, ну, 1 раз ты площадку находишь, и всё. После этого у тебя всё в это на расстоянии вытянутой руки оказывается.
А. Да? Ну, эт я у тебя потом спрошу, что это за площадка, потому что я, честно говоря, не знаю про таких, но если мы будем говорить про что-то легальное, например, да? Ам, то есть бесплатные возможности для обучения- это либо, э, университет какой-то, да, э, после школы, то есть, в принципе, в основном это этим и ограничивается, либо по если ты ищешь какой-то, где мы живем, во Франции, иногда тебе дают, когда ты по безработице куда-то записываешься, в какую-то, а, ну не в какую-то, когда-то в службу занятности, и тебе могут предложить какое-то образование дополнительное, какие-то курсы, они будут бесплатные, ну как бы бесплатные в кавычках, потому что ты это платил с налогов, когда ты работал, да, скажем так. А, вот.
Ну, понятно понятно, значит, в идеале нужно это не платить налогов, вот, и получать курсы, тогда это будет бесплатно на сто процентов.
<chuckles> Ну да, но ты тогда, это так тоже, кстати, хитро всё, потому что, если ты не работал, ты не имеешь права на эти курсы, то есть, э, то есть здесь такая зависимость получается.
Ну, ради эт ра ради этого можно месяцок поработать, вот как, ну, какие-то курсы придется оплатить, но всё равно.
А, по-моему, нет, по-моему, по-моему, надо проработать как минимум, э, 6 месяцев, но я не уверена, по-моему, щас они даже это увеличили там чуть ли не до 2 лет, но слушай, это Да-да-да!
Вот хитрецы, вот хи вообще не хотят бесплатно, не хотят ничем делиться.
Но бесплатного ничего нет! Это ж так, это иллюзия! <chuckles> Вот. И, э.
Только только только пиратские курсы бесплатные.
Ну и если ты говори если мы говорим про курсы, да, э, вот именно курс какой-то, ну, э, да, наверно, либо есть какие-то вводные курсы. Мгм.
Слушай, вот знаешь, какая мысль появилась сейчас? Вот курс- это что такое? Это некий упорядоченный набор знаний. Но ведь по факту, любой учебник- это курс. Вот, а этих учебников в интернете в абсолютно легальном бесплатном доступе- тысячи и тысячи.
Да, кстати, ты прав. Я про учебники уже забыла, потому что <chuckles> я уже настолько п по погрузилась, э, в какие-то новые технологии, что про вообще банальный учебник я, честно говоря, даже и не подумала. Ты прав. Учебники, да, могут быть, э, бесплатной возможностью для обучения. Ты можешь найти их, э, в библиотеке точно так же, да. Ам.
Зачем библиотека? Всё уже давно оцифровано, и нужно только скачать.
Ну да, опять же, мы говорим щас про легальное что-то. <chuckles>
Так, они и легально сотни этих учебников выложены абсолютно легально. То есть автор там, он- энтузиаст образования, и, о Ну, это по любым предметам есть. Плюс есть полно, смотри, вот там, не знаю, знания, которые касаются а, м, фундаментальных наук, они тоже все давно оцифрованы и есть в общем доступе.
А, ну такие, да-да. Ну да, ты прав, да. А, учебники, да, это 1 из вариантов. А, но, а, лично я для себя, как-то у меня немножко такая аллергия к учебникам, <chuckles> после, видимо, наверно, школы.
Ага.
А, вот. Вообще, конечно, щас с приходом искусственного интеллекта, мне кажется, это такая одна из самых классных возможностей обучения. А, даже и существует и бесплатное, да, то есть у тебя может быть бесплатный аккаунт, и ты, в общем-то, доста достаточный доступ, а, даже к бесплатному. И, э, недавно появилась такая опция, да, что ты можешь попросить научить тебя чему-то, вот как раз ChatGPT, а, предлагает такую услугу: <chuckles> не за не решить за тебя, а, уравнение, а сделать так, чтоб ты сам его решил, и, а, наводящими вопросами, чтобы ты дошел до какой-то там, до своего решения.
Ага.
То есть этот вариант, о, мне как-то подходит, э, наилучше, потому что я могу задать вопрос, если что-то я не поняла. Да, а, мог вот.
Ага. Я понял понял. А, скажи, пожалуйста, насколько, м, искусственный интеллект с этим хорошо справляется? Его ругают часто за то, что он косячник.
Э, что ты имеешь в виду, подкосячит?
Ну, то, что он, допустим, может где-нибудь минус потерять, да. Вот, или, допустим, м, м, если брать те же самые решения, а, каких-то примеров. Он в силу там своей, м, превосходящей вычислительной способности он не будет, э, это решать каким-то оптимизированным способом, а будет там чуть ли не перебором это делать.
Ну да, я согласна, есть такое, э, то есть 100 %, это, конечно. Ещё ещ ещё не, а, я думаю, ещё ещ ну, особенно ChatGPT, да, я думаю, что он как раз не натренирован изначально для такой для такой задачи. Поэтому в каких-то моментах можно, да, его использовать, но надо сохранять такой критический немножко, э, склад, да, ума. Чтобы перепроверить эту информацию и сравнить с другими источниками. Но, в принципе, глобально, ам, мне, в общем-то, подходит такой способ обучения, когда ты можешь переспросить или проверить, да, какое-то какое-то решение своё, э, вот.
Мгм. А, ага.
Дальше дальше вот, я, кстати, а, нашла, ну, смотря кто в какой области, да, изучает что-то, да, для себя, но вот я начала недавно заниматься программированием. А, но я, правда, взяла платные курсы в интернете.
Это прекрасно! А, ага, ага.
А, но они были, кстати, очень такие дешевые, поэтому, а, м. То есть т это было платное. Но, э, были и бесплатные какие-то уроки на "Ютьюбе", и, э, как база такая самая первая, самая такая, знаешь, самые-самые основы, а, мне этого хватило.
Да. Хватило для чего?
Ну, чтобы хотя бы сделать 1 страницу сайта. <chuckles>
М. Понятно, понятно. А потом ты уже выбирала какое-то более конкретное направление, в котором те двигаться?
Ну да. Н э, потому что потом я стала, ам как бы у меня появился проект мой собственный, и я стала искать вот именно информацию, которая подходит для моего проекта. Не просто, в общем, да, взять учебник по программированию какого-то языка, а вот именно, а То есть я поняла в общих чертах, как этот язык работает, да, для чего он нужен. Но, а, я ещё не могла самостоятельно, да, полностью написать программу, поэтому, естественно, я использовала искусственный интеллект, э. Плюс, м, ну вот искусственный интеллект, в общем-то. На этом всё и ограничилось.
Ага. Да. Хорошо хорошо. Но в итоге тебе удалось без, ну, углублённых знаний справиться со своим проектом или пришлось всё-таки людей привлекать?
Слушай, п удалось, э, удалось, потому что, а, у меня появился функциональный сайт. А, то есть не всё, конечно, просто с искусственным интеллектом, не просто так ему можно задать какой-то вопрос, и он за тебя всё сделает. А, надо много что перепроверять, э, надо хотя бы понимать, э, что он тебе предлагает, но ты при этом можешь попросить его объяснить, что это такое. А, то есть, когда он тебе какой-то ответ
Окей окей.
Поэтому, м, э
Ну, я понимаю, искусственный интеллект, он хорош в этом плане М. И действительно бесплатный. А пробовала с платной версией работать?
Нет, пока что еще меня жабы душат, пока я не дошла до пробн до платной версии, поэтому я не знаю, на сильно ли он отличается от бесплатной.
Хорошо. Хорошо хорошо. Знаешь, тогда давай пойдем, в общем, от всех этих, э, цифровых а, роботизированных моментов. И, а, скажи, вот, а, сообщество людей, а, пробовала ли ты искать, чтобы они делились с тобой знаниями, направляли тебя по какой-то интересующей тя дисциплине?
Слушай, я пробовала искать, я нашла такую школу. А, я туда, правда, э, еще и не записалась и, наверное, не запишусь, потому что у меня, а, просто на это нет времени. Но, а, потенциально, как бы, я думаю, что мне бы такой формат, наверно, подошел, и он меня заи заинтриговал. То есть, э, мы живем во Франции, и здесь есть такая школа "42", называется école, э, quarante-deux, и, а, там, а
А, это знаменитая школа, она и много где есть.
А, и да, и она известная? Ну, вот видишь, я думала, что Ну, короче, там, она бесплатная, да, а, и получается, что, э, люди, они друг другу себе э, друг другу объясняют какие-то концепции.
Ну, там впахивать нужно, насколько я понимаю.
Ну да, я думаю, что да. Но я про говорю про что-то бесплатное, да, и вот возможность обучения, то есть это другая, альтернативная. А, туда не требуется никакого диплома для поступления, а, нет ограничений в возрасте и в опыте, то есть ты можешь, э, попробовать, да. Э, естественно, не все остаются, не все проходят, а, там у них какой-то пробный есть период. Э, да, а вот. Но Нет, я не пробовала. Я говорю, что у меня времени нет, мне надо на что-то жить, поэтому <chuckles> пока что пока что нет, но, а, м, я её для себя отметила как вариант.
Да, да. А, ты пробовала туда подаваться? Эх, жалко жалко!
А ты пробовала, ты знаешь такую школу?
Да, да, знаю, вот как бы была мысль ее посетить, но, а, потом решил, что это будет слишком жестко, там потому что они вводят всякие такие, м, драконовские варианты, то что терроризируют. Ну, в плане, ты же понимаешь, что все эти вещи, они там людьми обеспечиваются, и, соответственно, если попадётся команда там, а, грубая, да, то ожидает, скорее всего, и неприятный experience, вот. И я узнал из отзывов, что там достаточно такие суровые ребята, вот, которые за за за всё стараются придираться, и я потому что не хочу в этом коллективе взаимодействовать.
А, ну, вот. Ну, вот, э, да, во возможно, слушай, я не знаю, я там не была.
Не, не, это это тот филиал конкретно, а как у вас там в Париже, я не знаю.
А, так. А, а, ну, э, слушай, я не знаю, честно говоря, я не знаю, какая там атмосфера, как там, м, не знаю, конкуренция какая, а. То есть просто сам конц сама концепция, что да, это бесплатно, да, это, ты можешь чему-то научиться, у них там хороший какой-то рейтинг, я так понимаю, даже мировой. А, то есть, в принципе, как вариант и как альтернатива какому-то университетскому образованию, а, ну, можно попробовать, почему нет.
Ну, с другой стороны, университет- это там, м, достаточно несложно поступить, особенно если ты уже находишься в стране, плюс стипендия, но это, наверно, зависит от от страны. Ну, в Европе, по крайней мере, там достаточно лояльно бывает.
Ну да, да, там, м, больше идёт по досье, чем по экзаменам, поэтому да.
В общем, можно разобраться с бесплатными вариантами обучения при желании. Главное- это желание иметь.
Да, главное- самому хотеть что-то реализовать, и тогда действительно ты можешь найти, ща щас как раз есть эта возможность, это не только учебники, как, э, когда мы учились, когда я училась, э, негде было искать информацию.
Ну и хорошо. Правда, многовато, иногда в глазах рябит, но кто ищет, тот всегда найдет.
Ну да. Да. Я согласна.
Спасибо тебе большое за твой рассказ.
Спасибо тебе. Мне тоже было очень приятно с тобой поболтать. Пока.
Давай, пока, удачи.
Тебе тоже.